อ๋อ โอเค
ค่ะ มันได้ของที่เราไม่ต้องการน่ะค่ะ เพราะว่าพอเราไปแล้วอะค่ะ มันก็จะมีอะไรดึงดูดสายตาเรา ดึงดูดใจเรา จนเราอะค่ะลืมไปเลยว่า เรามาซื้ออะไร บางทีแค่จะออกไปซื้อน้ำยาล้างจานหน้าบ้านเนี่ยค่ะ ได้อะไรก็ไม่รู้กลับมา ลืมน้ำยาล้างจาน <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ เออ ก็ลืม <chuckles> อ ได้ อ ลืม <chuckles> อ๋อ ย ลืมน้ำยา แต่ว่าได้ของกินกลับมาใช่ไหม? ด ได้อย่างอื่น
<giggles> ใช่ ใช่ ๆ ได้ของกิน ได้ของอย่างอื่นกลับมา เออ เหมือนงานก็เหมือนกันค่ะ เวลาถ้าเกิดเราไม่ได้จดเอาไว้เนาะ เราก็จะลืม อืม บางทีเนี่ยเรา เราไปดู ดูละครดูอะไร เราก็ลืมไปแล้ว เอ๊ะ เราต้องทำอะไรนะ ใช่ไหม เรา อะ ถ้าเราจดไว้เนี่ยค่ะ แล้ว ถ้าเราอาจจะแบบว่า เออ ดูละครจบแล้ว เดี๋ยวไปดูรายการที่จดไว้หน่อยสิว่า กลุ่มเอเนี่ย ที่ด่วน ๆ เนี่ย มันทำไปหมดหรือยัง อ่า แล้วเราก็ เราก็อ่าน อ่านบ่อย ๆ ค่ะ ไอ้ที่เราจดไว้อะค่ะ เราจะได้
แง <chuckles> ครับผม อือ ๆ ๆ ครับผม คุณ อ อา ครับผม ผม อ๋อ ผม ผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือพอคุณแบบว่า อะ พอมาพักเสร็จแล้ว จะไปทำงานต่อนี่ คุณมีความเครียดไหม? หรือว่าคุณก็แบบ โอ๊ย ชิล ๆ สบาย ๆ ทำได้ต่อ
สบาย ๆ ค่ะ เพราะว่าเราอะก็มีความ ร รู้สึกอยู่แล้วว่า ยังไงเดี๋ยวเราก็ได้พัก ถ้าเกิดเราแบบขยันหน่อย เราตั้งใจหน่อย เราทำเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็ได้กลับมาดูละครต่อ อะไรเงี้ยค่ะ เราก็หลอกสมอง ไป <chuckles>
อ๋อ หลอกสมอง อ๋อ ใช้วิธีการหลอกสมองนี่เอง
<chuckles> เพราะว่าสมองคนเราอะ มันขี้เกียจ มันไม่ชอบทำงาน เราก็ต้องหาวิธีหลอกล่อมัน อืม อย่างเวลาจะออกกำลังกาย ก็เหมือนกันค่ะ สมองเนี่ย ลอง ลองบอกตัวเองว่า ถ้าเราจะไปออกกำลังกายเนี่ย มันไม่ไปหรอกค่ะ มันไม่ชอบ มันเหนื่อย มันไม่อยากทำหรอก อืม
อะ อ๋อ สมอง <chuckles> ครับผม อา เป็นไงบ้าง? อ๋อ คือ อือ ๆ ๆ
แต่เราก็ จะใช้วิธีด้วยการ เอ่อ ที่บ้านเนี่ยค่ะ ก็จะมีลู่วิ่งอยู่ที่บ้านเนาะ เราซื้อมาไว้ที่บ้าน ใช่ไหมคะ เพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะออกไปข้างนอก เราก็ซื้อมาไว้ที่บ้าน แล้วเราก็จะบอกกับสมองว่า ในระหว่างที่เราเดินอยู่บนลู่วิ่งเนี่ยค่ะ เราจะดูละครไปด้วย
ครับผม อืม
เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนการเดิน
อ๋อ คือทำไปด้วยกันเลย เพราะว่ามันทำได้
ใช่ ใช่ค่ะ ฟังเพลงไปด้วย ดูละครไปด้วย ก็ เอ่อ หรือไม่ก็ ในระหว่างที่ออกกำลังกายเนี่ยค่ะ เอ่อ ก็โทรหาเพื่อน คุยกับเพื่อนไป โอ้โฮ คุยกับเพื่อนไปยังไม่ทันจะจบเลยค่ะ ออกกำลังกายเสร็จแล้ว
อือฮึ อ๋อ ๆ มัน คือมันฆ่าเวลา โดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวด้วย เพราะ เพราะว่าคุณไม่มีความเครียดไง ใช่ไหม? อา ๆ ๆ มันทำไปสนุกไป อ๋อ
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ

โอ้โฮ คุณจัดเป็นกลุ่ม เป็นเรื่องเป็นราวเลย แล้วพอคุณจัดเป็นกลุ่ม มันทำให้งานชิ้นนั้นมันเล็กลง ทำให้คุณเนี่ย แบบว่า โอ้โฮ! มีวินัยในการที่จะเสร็จงานชิ้นนั้น ๆ เนี่ย เป็นสิ่งที่ดีมากเลย โอ้ แล้ว แล้ว แล้วพอตัวเองมีวินัยเนี่ย คุณให้รางวัลตัวเองบ้างไหม? อา
ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ อือฮึ ก็มีเหมือนกันค่ะ ก็คือเป็นคนที่บางทีติดรายการละครเนาะ ติดละคร ค่ะ บางที เราก็มีให้ไร ให้ ให้รางวัลตัวเองเหมือนกันว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทำ 2 งานเนี้ย ในกลุ่มเอเนี่ย มันเป็นงานด่วน 2 งานเนี้ยเสร็จแล้วอะ เดี๋ยวจะไปพักดูละคร อืม ก็มีเหมือนกันค่ะ
อ๋อ อืม อ๋อ มีพักด้วย โอเคเลย อา ได้ดูละครด้วย เป็นของรางวัล ครับผม
มีพัก มีพัก ค่ะ <chuckles> ก็ได้ดูละคร เออ แล้วบางทีไปดูละครก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีวินัยเนี่ย ดูยาวเลยค่ะ ทีนี้จากชั่วโมงเดียวกลายเป็น สอง ชั่วโมง
ยังไงเอ่ย? ใช่ ๆ อันนี้มันดูยาว เดี๋ยวมันดูติดเนี่ย แล้ว แล้วทำไงครับ เรามีวีธิ มีวิธีจัดการยังไง?
คือ มันก็ต้องแบบ ตัดใจอะค่ะ คือบางทีอะ เราก็คิดว่า เออ เดี๋ยวดูแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อน แล้วเดี๋ยวไปทำงานต่ออีกสัก 2 งาน แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเรื่อง ถ ต่อไป อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะต้องบอกตัวเองแบบนี้ เพราะไม่งั้นน่ะค่ะ เราก็จะดูยาวไปเลย เราก็เสียงานไปอีกค่ะ ทีนี้
อือฮึ อ๋อ จริง ๆ ๆ เพราะ เพราะ เพราะฉะนั้น มันต้องมีวินัยทุกอย่าง แม้กระทั่งตอนที่เราได้ของรางวัลแล้ว เราก็ต้อง โอ้โฮ! มีวินัย เราก็ต้องตัดใจเนาะ อือ ครับผม
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อา เรา คือเราก็ต้องแบบ เหมือน เหมือนเราก็ต้องบอกตัวเองว่า อา เดี๋ยวเราไปทำงานเอกสิทธิ์ เสร็จอีกสัก 2 งาน แล้วเราก็ค่อยมาดูต่อ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอะจะไม่ได้ดูเลย ใช่ไหมคะ อา อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีกำลังใจไปทำต่อ แล้วบางทีเนี่ย เรา บางทีเราก็ทำงานยาวเลยนะคะ แล้วมันก็ เอ๊ย! เดี๋ยวต่ออีกสัก 2-3 งานละกัน แล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูละครยาว ๆ เลย อย่างงี้ก็มีค่ะ
อืม ครับผม อา